Đấy, à, bây giờ mình thấy có cái vế thứ hai của cái bạn nghĩ trò chơi nào từ tuổi thơ có thể giúp phát triển kỹ năng? Cái này hay này. Thực ra nãy anh em mình nói hơi nhiều vào vào vào vào game ấy. Nhưng mà ngày xưa ngày xưa cái ấn tượng nhất trong trong trong mấy năm đầu của mình ấy, nó là một cái trò này này. Là mấy cái trò như kiểu là trốn tìm, hoặc là ngày xưa bạn có chơi cái súng không? Cái súng bắn côn ấy, cái súng bắn côn hoặc là súng bắn, a, bắn bắn bắn bi bi cái viên bi bi nhựa ấy, mà bây giờ cấm không chơi ấy, không không được chơi à?
Ờ, game, game, à. À! Súng. Súng bắn. Ngày xưa thì bọn mình không bọn mình không có súng mà bọn mình bọn mình cầm viên bi bọn mình bắn bắn bằng tay thôi, không không bắn súng. <chuckles> <laughs> Cầm bi bắn luôn, không cần súng. <laughs>
Ờ, hoặc là chơi chơi bắn bi, hoặc là bắn bi. Ờ, và và bạn thấy là ngày đấy mình mình mình rất vui, à, mình không còn như máy tính là mình vẫn phải còn dựa vào phương tiện nhá, còn những cái trò này nó là những cái trò kết nối nhau rất vui. Và đặc biệt như trò bắn bi ấy, nó sẽ rèn cái khả năng tính toán và và và và định lượng của bạn rất là tốt. Mình vẫn nhớ những cái cái lần mà bắn
Ừm. Đúng rồi. Bạn biết bạn biết cái trò lia lia lon không? Cái trò lia lon. Ôi trời ôi!
Lia lia có, ôi giời, toàn là những cái trò mà, kiểu, nghĩa là những cái trò mà ngày xưa anh em mình thấy nó rất vô bổ. <chuckles> Vô bổ ở cái là nó hơi trẻ trâu, kiểu, phi phi nữa. Nhưng mà nhá, bạn để ý là thứ nhất là nó rất ít công cụ.
Ừm. Ừm, lia l
Thứ hai là nó sẽ buộc buộc anh em mình phải, kiểu, kiểu, kiểu, tính toán ấy. Vì bạn lia linh tinh thì chắc chắn cao khả năng cao luôn là bạn sẽ không bao giờ ăn được, trừ khi là, a, bạn ăn hên. Đấy.
Ờ, ờ. Đúng rồi. Ờ, mà nó phải phân nó phải phân bổ nguồn lực cơ. Bây giờ bây giờ c cái đội ném có khoảng 4-5 thằng thôi, cứ ném bừa là lúc hết là cả lũ đứng canh dép không thằng nào dám chạy.
Ờ. Mà mà bạn để ý nhớ, cứ thằng nào chơi theo cái kiểu là, húng, húng, húng ấy, và, kiểu, không tính toán thì nó sẽ nhanh chán. Nghĩa là một đội mà thằng nào cũng chơi theo cái kiểu như thế thì tầm khoảng độ 5 phút sau là bạn chán. Nhưng mà sẽ có những cái thằng trong đội của mình, mình để ý ngày xưa á, những cái đứa bạn hoặc là những ông anh của mình ấy, các ông ấy khôn, nên các ông ấy tính và các ông ấy cảm giác các ông lia một đường rất đẹp. Và vì những cái điều đấy nó làm cho mình kiểu, ôi, vãi, ngầu thế, sao kiểu khác mình ấy, kiểu mình sẽ học hỏi và mình nghĩa là bạn phải hiểu là hầu như các trò đấy ấy, nếu mà chơi một cách, kiểu, giống như là bạn giống như bạn ăn đi, nếu bạn ăn mà, kiểu, bạn hục, hục, hục, hục, hục bạn sẽ không thấy ngon. Nhưng mà bạn chơi mà chơi theo, kiểu, gặp những cái người mà người ta tính toán ấy, và người ta sẽ chơi một cách rất là tận hưởng và người ta phát triển các cái kỹ năng trong đấy thì bạn sẽ thấy là, ôi, game đấy rất hay và mình sẽ bị cuốn hút vì điều đấy. Nên là mình thấy là những cái trò mình tạm nói là dân gian đi, nó là dân gian với thời của anh em mình, tuổi thơ một tí thì những cái trò đấy nó khá là tốt cho cái việc kỹ năng sống. Thứ nhất là tốt cho khả năng kết nối.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Nó phải rình. Đúng rồi cái Ừm. Uầy. Ừ. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Dân gian, đúng rồi. Ừm. Mình thấy như cái trò lia lon là ít phải tầm 8-10 người chơi cho mới vui, thì, à, phải có hội rồi.
Thứ hai là Đúng rồi. Mà mà kiểu rất là thoải mái với nhau luôn ấy. Nghĩa là một lúc sau là hết ngại luôn, hòa vào với nhau. Tiếp theo là gì, nó rất là là là rẻ, rẻ và không phải đầu tư, đấy, và giúp cho bạn thích nghi. Thôi anh em mình chuẩn bị anh em chuẩn bị về sang topic khác rồi bạn ơi, còn 7 giây hay sao ấy, mình căn từng giây một, thôi, anh em lại chuẩn bị nhảy qua topic khác. Ô kê.
Đúng. Anh anh em lại được thể dục thể thao, chạy. <laughs> Ô kê. Ừ, ừ, liếc liếc